Ya ben artık, eee, gün boyunca kendimi dinlenmek için, eee, zaman ayıramıyorum ve sürekli yorgun hissetmeme sebep oluyor. Eee, işte, sabah kalkıyorum, eee, çocukları okula gönderiyorum. Eee, sonra çocuklar okuldayken, eee, part-time bir işim var; ona, eee, başlıyorum. Sonra hemen, eee, işte, çocuklar, eee, gelecek diye yemek yapıyorum. E, tabii zaman kalırsa o arada ev işleri halletmeye çalışıyorum. Eee, sonra çocukları almaya gidiyorum. Eve geliyorum işte, zaten ondan sonra hiç boş kalamıyorum. Yani çocuklar olduğu anda yemek yedir, işte, eee, onlarla vakit geçir, biraz oyna. Sonra zaten geç ü akşam oluyor. Akşam, işte, eşim geliyor tekrar; bir sofraya oturuyoruz falan. Eee, yani, mutfak sürekli karışık. S yiyorlar içiyorlar ve bulaşık hep çıkıyor; onları sürekli toparlama. Yoruyor eee, hep yoruluyorum. E, çocukları yatırıyorum; e, çocuğu yatırdıktan sonra da zaten, aaa, pilim bitmiş oluyor benim. Eee, enerjim kalmamış oluyor. Hani, istiyorum ki biraz aslında kendime vakit arıyı ayırayım; eşimle beraber, eee, biraz vakit geçirelim, bir film izleyelim falan ama o kadar yorgun hissediyorum ki yani, ş ş sözleşiyoruz çocukları yatırdıktan sonra hani, eee, geleceğim, film izleriz diye ama aşağı inemiyorum çünkü bayılmış oluyorum yani, yorgunluktan. O da aşağıda, eee, biliyor böyle olacağını zaten hani, bekliyor ama gelmeyeceğimi anlayınca <chuckles> tekrar yatıyor o da. Eee, biraz değiştirmek istiyorum o yüzden bu düzenimi. Eee, acaba ne a yapabilirim? Ne tavsiye verebilirsin bana ki ben kendimi biraz dinç hissedeyim ve kendime vakit ayırayım.
Hımm. Güzel. Hımm. Tabii. Hımm, yorucu. Hımm. <chuckles> Anladım. <chuckles> Ya, aslında anlattığın şeylerde, emm, çok yoğun bir temponun olduğunu anlıyorum. Şimdi çocuklar var, eee, birden fazla anladığım kadarıyla çocuk var. Hani, evle de ilgilenmen gerekiyor. E, tamam, part time iş de yapıyorsun. Hani, bunların hepsi o kadar, böyle, sırayla ve düzenle geliyor ki, hani, "Αrasından bir tanesini çıkart." demek çok haklı bir tavsiye olmayacaktır. Hani, bu konuda sana sormak istiyorum ama öncesinde 1-2 tane daha sorum olacak aslında. Emm, uykunu ne kadar alabiliyorsun bu tempo içerisinde? Uyku alabiliyor musun?
Doğru. Hı hı. Doğru. Tamam. Eee, aslında uykumu alamıyorum bence çünkü derin uykuya dalamıyorum. Eee, çocuklar benimle uyuyor çünkü. Yani 2.5 yaşında henüz küçük oğlum ve o benimle uyuduğu için, 7 yaşındaki kızım da benimle uyumak istiyor. Eee, ben de kıyamıyorum tabii anneleri olarak. Çünkü ben de küçükken annemle uyumak isterdim, hatırlıyorum. "E, tamam," diyorum, "gelin." Αma ben, eee, yani biri uyanıyor, "Τuvaletim var." Βiri uyanıyor, işte, şey, "Αnneciğim rüya gördüm, korkunçtu." falan. Öteki uyanıyor, eee, su istiyor. E, böyle olunca benim uykum devamlı bölünüyor. Eee, o, hani, derin uyku dedikleri REM dönemleri var ya, ben hiç bence o oraya hiç giremiyorum. Yani zaten "tık"a uyanıyorum. Eee, yatakta ikisinin beraber, eee, uyumak da eli kolu geliyor çocukların, ne oluyoruz falan oluyorum, bir tane şaplatıyorlar. O yüzden, eee, biraz, eee, galiba ondan da yorgun, eee, hissediyor olabilirim.
Hıı. A! Hıı. Tabii. <chuckles> Hıı. Evet. Hıı. Hıı. <chuckles> Anladım. E, tabii çok normal bu. Çünkü düzgün bir uyku çok önemli, aslında insan hayatında çok önemli. Çünkü normalde gün içerisindeki sadece fiziksel olarak da değil, hani, zihinsel olarak yorgunluğun da, hani, o zihin düzenlemesi, programlanması hepsi uyku sırasında oluyor. E, kalktığın zaman çok normal olarak da bir yorgunluk hissetmen, hatta böyle çok, emm, başının nasıl diyeyim, dolu olduğunu hissetmen fiziksel olarak da etkiler. Bunu çok iyi anlıyorum. Eee, aslında bir noktada, yani sana öncelikle vermek istediğim bir tavsiye, yani, tabii ki de küçük bir tanesi, anlıyorum ama belki aynı odada kalsanız bile aynı yatağı belki bir süre paylaşmayıp, en azından, emm, hafta sonları ya da g işte haftanın birkaç gününde bunu ufaktan belki çocuklara alıştırmaya çalışmak, hani, senin için daha iyi olacaktır çünkü gün içerisinde daha verimli olabileceksin ve aynı zamanda, eee, daha fazla dikkatini verebileceksin. Belki onlarla da daha fazla zaman bile geçirebileceksin. Çünkü akşamları o uykunu iyi almak gerçekten gün içerisinde çok fark ettirecektir. Yani, böyle bir şey yapabilir misin? Ne düşünüyorsun?
Değil mi? Tabii ki. Hı hı. Evet. Hımm. Olabilir. Doğru. Hımm. Aslında evet, yani, e sen senin de zaten uykunu alabiliyor musun diye sorduğunda anlatırken de dedim ki, yani, ben uyuyamıyorum ki. <chuckles> Ya, bu bu çocuklar beni gerçekten, eee, bu konuda zorluyorlar. Eee, belki dediğin gibi, ikisinin de odaları var, aslında. Hani, küçüğünü de, eee, ayırabilirim artık vakti de geldi. Eee, bunu bir yavaş yavaş deneyebilirim. Eee, odalarına alıştırmak için, işte, birkaç bir şey, eee, güzel bir şey, yenilik yapabilirim odalarında sevecekleri tarzda ve, eee, odalarına geçtiklerinde ben de artık, eee, bir rahat uyku gerçekten uzun zamandır, eee, çekmediğimi anladım. Bir rahat uyku artık istiyorum. Eee, çünkü ister istemez çok, eee, bölüyorlar. Eee, tabii böyle olunca yorgunluk o kadar ağır da geliyor ki hani, gün içinde yapmak istediğim şeyleri bile yapmak istemiyorum. Mesela, kendime vakit ayırmak, hani, bir bir kahve molası vermek, hani, kısa bir yürüyüş yapmak, hani, bunlar, eee, benim için, eee, yapılacak çok, eee, zor şeylermiş gibi. Hâlbuki çok basit. Eee, çünkü yorgunum ve, eee, dinlenemiyorum. Bu sebeple en ufak şey bile bana, hani, çok, eee, şey gibi geliyor çok ağır bir işmiş geliyor. E, tabii motivasyonum da olmamış oluyor benim, eee, bir şeyleri yapmak için bu sebeple. Çünkü, eee, gün içinde, eee, dediğin gibi, hani, ağır bir, eee, rutin var. Eee, öyle olunca da ne vakit bulabiliyorum ne de kendimi böyle dinç hissedebiliyorum. Doğru, haklısın o konuda.
<chuckles> Doğru. İyi, güzel. A! Evet. Doğru. Hımm. A! Hımm. Tabii. Hı hı. Yani, arada bir belki şunu da yapabilirsiniz, hani, çocuklarla bir, ımm, nasıl diyeyim, günlük o dışarıdan yemek söylemeyi çok fazla tercih etmiyor olabilirsin tabii ki. Çünkü bu, emm, yani, çocukların beslenmesini de düzgün bir şekilde sağlamak istediğini anlayabiliyorum çünkü evle çok ilgileniyorsun, hani, yemeklerini hazırlıyorsun, onlar okuldan geliyor onlarla vakit geçiriyorsun ama, hani, arada belki, hani, 1 hafta haftada 1 ya da, işte, 2 haftada bir, belki eşinle iş paylaşımı yaparak belki, hani, dışarıdan böyle güvendiğin sağlıklı, eee, ürünler üreten bir restorandan olabilir, bir başka bir yerden olabilir. Hani, en azından o yemek süresini birazcık da kendine ayırabilirsin. Dediğin gibi bir dışarıya çıkıp bir kahve içebilirsin ya da o sırada gidip, işte, dediğim gibi o sağlıklı ürünlerden alırsın, eve getirirsin, en azından o yemek süresinden kendine birazcık vakit ayırabilme şansın olabilir. Belki bunu da deneyebilirsin.
Evet. Doğru. Hı hı. Haklısın. Evet ya, aslında ben önceden, eee, restoranlarda yemek yemeyi de çok severdim. Yani ve bize bir etkinlik, aktivite gibi olurdu ama dediğin gibi, yani uzun zamandır, hani, ni çocuklar sağlıklı beslensin, işte, eşimin de bir rejimi var, o rejime, eee, uyalım, eee, mantığıyla çok fazla evde, eee, yemek yapmaya başladım. E öyle olunca tabii bunun öncesi ve sonrası da var. Hani, toplama, hazırlama, işte, eee, temizleme gibi. Bunlar da tabii biraz, eee, zamanımı almaya ve yormaya başladı beni. Eşim de çok, emm, ağır çalışıyor, o da pek yardımcı olamıyor yani; tek kişi olduğum için, eee, evde, hani, her ş iş bende oluyor; hani, ev, eee, temizlik işte çocuk bakımı, eee, sorumluluklarım da fazla. E, bu sebeple de biraz zaten, eee, zaman da aslında yetmiyor. Ama dediğin gibi, beraber dışarıya çıkıp bir, eee, ımm, öğünü beraber yersek hem k ailece bir vakit geçirmiş oluruz hem de beni büyük, iii, bir işten, eee, kurtarmış olur. Yani sadece yemek yemek değil, aynı zamanda benim iş, iii, yükümü de azaltmış olur bu. Haftada 1 en azından bunu yapabiliriz yani. O günün de benim motivasyonumu arttırıcı bir şey olmuş olur. Yani bunu, eee, yemek yapmayacağımı bilmek bile, eee, benim hem z daha fazla zamana, eee, zaman o kendimi ayırmaya vaktim olur hem de daha az yorulmuş olurum. Çok güzel bir tavsiye, teşekkür ederim.
I ha. Tabii. Hıı. Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Kesinlikle. <chuckles> Kesinlikle, doğru. Evet. <chuckles> Rica ederim, ne demek. Yani bunları bir araya getirirsen, hani, gün içerisinde birazcık fark edecektir ve aynı zamanda tabii ki de, çocuklarını önemsediğin kadar senin de kendi sağlığına çok dikkat etmen gerekiyor. Belki o yoğunluk içerisinde yeterli su içmiyorsundur ya da, emm, stres düzeyin arttığı için zaten, hani Bunlar aslında bize şey, ev işini çok fiziksel aktivite gibi düşünmüyor insanlar ama aslında öyle değil, yani o ev içerisinde yapılan şeyler, çocuklarla oynamak bile çok fazla enerji istiyor. Onların enerjisine yetişmeye çalışıyorsun aynı zamanda. Onu çok iyi anlıyorum. O yüzden de, hani, kesinlikle su tüketimine ya da, işte, c vitamini almaya çünkü bünyeni sağlam tutman gerekiyor, bu yorgunluk kronik de olabilir, belki başka bir şeyle de alakalı olabilir, hani, bunların önüne geçmek adına belki takviye alabilirsin. Çünkü, hani, günümüzde, eee, nerede yaşıyorsun bilmiyorum ama bazı işte besinler içerisinden yeterli vitamini alamadığımız söyleniyor. Bir kan değerlerine baktırabilirsin, belki yorgunluğun sebebi kan değerlerinle alakalı olabilir. Bir şey eksik olabilir. Yani belki onun takviyesini de alman gerekebilir, hani, öncelikle çocuklarına daha iyi bakabilmek için ya da o yorgunluğu gerebilmek için birazcık kendine odaklanıp bir kan değerlerine belki baktırabilirsin. Belki eksik bir vitamin, bir şey varsa onun, emm, nasıl diyeyim, takviyesini alabilirsin. Onlara da dikkat etmek lazım ve bol su içmen gerekiyor tabii ki.
Hı hı. Doğru. I hı. Ay! Kesinlikle. Hımm. Olabilir. Hıı. Haklısın. Hı hı. Anladım. Ya, aslında sen konuşurken hatırladığım bir şey oldu. Benim daha önce de böyle bir dönemim olmuştu ve ben kan değerlerinde B-12 vitaminim çok düşük çıkmıştı. Eee, şimdi de belki aynı dönemi ya yaşıyor olabilirim. Gerçekten, hani, şimdi, eee, rutinim biraz yoğun, evet, ama, eee, kan değerlerinde de çünkü bazen, eee, mesela yemek yaptığımda sadece, han,i çocuklar, eee, yesin diye, hani, böyle, kendim istemediğim de çok, emm, öğün atlayabiliyordum. Eee, kendime çok bakmadığım oluyordu. Hani, böyle, eee, dikkat etmediğim zamanlar oluyordu. Sadece karnımı doyurmak için atıştırdığım, hani, o rutin o kadar yoğun ki, böyle, atıştırıp geçtiğim zamanlar oluyordu. Ama, eee, hani, hiç aklıma gelmemişti ben kan değerlerim acaba nasıl, eee, diye? Çünkü Almanya'da da yaşıyorum; işte, güneş de çok fazla alamıyoruz, eee, kış ayları çok uzun geçiyor. E, D vitamini eksikliğim de çıkabilir. Eee, genelde biz kış ayına girmeden başlardık D vitamini almaya. Mesela onu da almadım. O yüzden benim kesin kan değerlerimde bir şeyler olabilir. İyi ki bana, eee, bunu, eee, hatırlattın. Eee, kan değerlerime baktırıp kesinlikle bir tak eee, takviye almam gerektiğini, eee, anladım. Çok teşekkür ederim, eee, benimle bu, eee, sohbeti gerçekleştirdiğin için. Bir farkındalık, eee, yaratmış oldu bende. Eee, teşekkür ederim.
Hıı. Hı hı. A! Hı hı. Hımm. Anladım. Hı hı. <chuckles> Doğru. A! Tabii. Hımm. <chuckles> Rica ederim, rica ederim. Ne demek? Yani tavsiye ederim, f faydası dokunursa çok mutlu olurum zaten. Emm, görüştüğümüz için, konuştuğumuz için çok mutlu oldum ben de. Tekrar görüşmek üzere.
Tabii ki. Hoşça kal, kendine dikkat et.
Sen de hoşça kal.